طيب خلّيني أسألِك آخر حاجة كده، م شايفة إن ال الفيتامينات وال والمتابعة الصحية عند عند دكاترة آمم، حاجة مُهمة برضه، والّا الرياضة والأكل الصحي بس هم بي بيكفوا يعني؟
يعني هم بيكفوا في فترة مُعيّنة، لك أ أنا شخصيًا بانصح وأنا ده اللي أنا باعمله، إنه هو الواحد لمّا بيعدي ال40 وال50 لأ، استشير حد، خُد فيتامينات، قوي نفسك، لأن يعني إيد لوحدها ما تصقفش، يعني وال
إمم. أيوه، عندِك حق طبعًا، يعني عندِك حق جدًا، وأنا بصراحة اتبسطت جدًا، جدًا بالكلام معاكِ، وشكرًا إن أنتِ شاركتيني التجارُب بتاعتِك شكرًا ليكِ.
أيوه. أنا كمان مبسوطة، شكرًا ليكِ.